À. Như vậy là bạn đánh giá là nó sẽ đỉnh hơn, đúng hông? Thì thì thế theo bạn á thì về còn ẩm thực thì như thế nào ha? Nói chung là Phượng Hoàng Cổ Trấn cũng là một địa điểm rất là hay rồi đó, mà còn về ẩm thực em mình ăn uống như thế nào. <laughs> Ừm.
<laughs> Đúng rồi. <chuckles> Cái này thì, à, mình thì quay đầu, mình quay đầu mình ngược chiều lại. <laughs>
Rồi kêu lại <laughs> Mình tại sao ưm, ừm.
Cái ẩm thực Hồ Nam nó rất là nổi tiếng, nó nổi tiếng ở chỗ đó là cái cái hư cái cái đồ ăn, tất cả đồ ăn đều nó phải là cay. À! Cái cái khẩu vị ở đây tất cả mọi người Hồ Nam đều sẽ ăn cay, cho nên là từ, à, tôm hùm đất nè, từ đậu phụ nè, rồi từ cơm nè, cơm chiên thôi á, là người ta cũng phải bỏ thiệt thiệt là cay vào, ờ, nói chung hổng có món nào nó hông cay hết trơn, và hơn nữa thì nó dầu mỡ, cho nên nó không phù hợp với mình bạn. <chuckles>
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. À, như vậy là không phù hợp với mình, tại vì nó cay quá nó hơi nhiều dầu mỡ, đúng hông? Ăn thì cũng hông có tốt lắm. Thì, ờ, nếu mà hông có hợp như vậy thì bạn xử lý như thế nào? Tại mình mình có tìm một cái cách th phương cách thay thế nào hông? Thì mình ăn cái khác hông? <laughs>
Chính xác. Đúng rồi. <laughs> À há. À ha, thường ha thì mình sẽ vô mấy cái cửa hàng tiện lợi của của Trung Quốc á, ơ, giống vậy thôi nha, nhưng mà cái gì cũng có, từ cửa hàng tiện lợi, từ khách sạn, từ quán bar đó. Đúng. Ờ, cho nên mình, ờ, vào mấy cửa hàng tiện lợi á bạn, thì mình ăn cái, a, mì ăn liền của Trung Quốc á, nói chung là à vị nó thì tùy loại, có loại thì nhạt, có loại thì đậm nhưng mà quan trọng là phải biết lựa cái loại nào mà nó phù hợp với mình thì mình cũng có thể ăn được cái mì đó nhanh chóng.
Ừm. À! Ừm. Wow. Thật là hiện đại, đúng hông? Ừm, ừm. Thì vậy ừm hưm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, như vậy bạn có thể là cho mình một cái loại mì cụ thể hông? Cái cái vị nó gần giống như cái mì Ba Miền của Việt Nam chẳng hạn <laughs> Hảo Hảo. Ừm. Rồi tên sao đúng hông? Ừm.
Cái mì đó mình cũng đọc tên sao á bạn, tại vì tên nó cũng dài lắm, nhưng mà mình nhớ là cái cái bao bì nó là cái màu màu đen vàng á, xong rồi cái cái nó ở ngoài thì nó hông có để.
Ừm. À, như vậy là cũng, ô, cứ là chắc là, ô, cũng cũng ngon y nghe nghe nghe cũng ngon nha. Thì, ờ, sau những cái ẩm thực, những cái địa danh mình đi rồi mình có vấn đề gì với người dân địa phương hông? Ý là mình có cái kỷ niệm gì vui vui người văn người văn địa phương hông nè? <giggles>
Ừ. Ừm. Ờ. Thật là hông, thì kiểu, mình cũng đi tới đó, có một cái cô bán hàng rong á, ưm, kiểu nà, cô đó cũng già rồi, xong rồi là tức là, ừm, cổ cổ hỏi tụi mình là có có có có đi ch có mua đồ của cổ không? Ừm, thì <chuckles> mình mới kêu là, ờ, mình là người nước ngoài mình hông có mua. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. <laughs> Ý là tại sao mình là hổng mua? Ý là c vì người nước ngoài hay hay là đồ của cô hổng ngon, hổng đẹp hay là sao hổng mua? <laughs>
Cái là họ ấn thôi. Hông có phải, phải, kiểu, kiểu như là, ờ, mình hông có quen dùng cái cái đồ của cô á. À, mình đang nước ngoài mà cái đồ của cô là đồ dành cho người Trung Quốc, đồ ăn đồ uống đồ á, thì người Trung Quốc h học cho nên là tính là mình lúc đó mình mới kêu là người nước ngoài, ủa, xong ra người ta bất ngờ nha, kiểu, "Ủa, tại sao người nước ngoài lại qua đây?" <laughs>
Ừm, ừm. À. À! Người Bắc mua, đúng hông? Ừm. Ừm.